Kalau ngomongin kehilangan arah nih Kak, kira-kira yang kamu lakuin pertama kali ketika ngerasa kehilangan arah itu apa sih Kak biasanya?
Oke. Wah kalau ngomongin kehilangan arah ya, hmm, yang pertama kali aku lakukan tuh pastinya kayak, eee, cari bantuan dulu sih. Karena aku pernah ya dulu kehilangan arah tuh nggak per nggak cari bantuan tuh ternyata berat sekali di aku gitu karena apa ya aku tuh istilahnya banyak banget yang perlu dibicarakan, perlu mencari apa, mencari tempat untuk, mmm, mengutarakanlah isi isi isi otak gitu, nah itu tuh harus mencari pemandu.
Iya. Oh. Iya iya iya. Nah bi bantuannya itu dalam artian bantuan tenaga profesional atau bantuan seperti apa tuh Kak?
Kalau aku sih bantuan teman dulu ya Kak ya, jadi aku mencari teman terdekatku yang available lah yang yang bisa mendengarkan keluh kesahku dulu gitu, eee, semisal aku dulu t aku dulu tuh pernah kehilangan arah karena apa ya, kayak, eee, aku kan pe usaha ya, dulu pernah usaha kayak di bidang di jasa HP gitu, servis-servis HP, terus akhirnya, eee, sek singkat cerita servisan ku tuh kayak bangkrut gitu. Nah itu tuh aku kayak, eee, rasanya kayak ya hilang arah, terus rasanya pas hilang arah tuh sedih, terus, mmm, ingin menyerah gitu, menyerah kayak putus asa gitu, nah itu tuh aku butuh orang sih. Nah pas pas itu itu pas saat itu aku nggak ngerasa butuh teman, terus aku akhirnya aku pendam sendiri tuh nggak bagus gitu loh, ternyata bikin aku kayak susah tidur berhari-hari gitu. Terus
Oke. Iya. Mmm, terus gimana tuh? Waduh. Iya. Oh, sampai ngarah ke arah kesehatan berarti itu?
Betul. Terus nggak bisa apa ya, kayak, ah, ya hilang gairah hidup gitu loh.
Mmm, iya iya, separah itu ternyata ya. Nah tapi kalau, eee, nyak sedang ngalamin kehilangan arah kayak gitu tuh yang lebih dominan kamu rasain itu apa sih Kak? Kayak bingung kah, takut, atau capek, atau malah justru kosong nih perasaannya?
Mhm. Iya. Mhm. Kalo pas kehilangan arah itu, yang paling parah tuh ya memang kosong aja, hidup tuh rasanya kayak, hening gitu, hampa nggak, kok apa ya, rasanya kok, kayak seperti ini, kayak nggak ada yang peduli gitu, nggak ada yang tahu, padahal kan, eee, untuk peduli sama kita tuh kita juga harus, eee, memberitahu ya? Kalau kita nggak ngasih tahu orang keadaan kita, mana bisa mereka peduli gitu kan, mereka juga nggak tahu keadaan, eee, kita, dia juga punya kesibukan sendiri. Jadi, penting banget sih untuk komunikasi sama orang terdekat, karena, itu, ternyata membantu banget gitu loh. Jangan merasa kuat sendirian, gitu, walaupun laki-laki gitu, karena kan, apa ya, eee, masalah seperti itu, apalagi menyangkut kayak, eee, itu kan kalau kehilangan arah itu kan, semuanya kena ya, kayak, hati juga, mental juga. Nah itu tuh bahaya banget gitu.
Oke. Waduh. Betul. Iya sih. Hmm. Iya sih. Nah tapi kalau pas lagi, apa namanya, eee, kehilangan arah kayak itu, ketika kamu gali-gali lebih lanjut itu, biasanya, ada pemicu tertentu gitu nggak sih? Mungkin kayak, eee, kejadian yang besar, atau, karena tekanan yang dibiarkan dari kecil, kecil, kecil, terus jadi numpuk, atau ya, ya udah, tiba-tiba aja gitu. Seringnya lebih yang mana nih?
Mmm. Trigger-nya tuh biasanya hal-hal besar, Kak, kayak apa ya, kayak, eee, tadi semisal, eee, bangkrut gitu, terus, ada kejadian hal tak hal tak terduga, semisal, eee, gagal dalam apa pun, semisal, eee, udah lamar sini sana lamar kerja, sini, sana sini gitu ya, itu terus nggak keterima gitu-gitu, terus, akhirnya kayak menyerah kehilangan arah gitu-gitu. Jadi memang, trigger-nya itu memang harus yang besar gitu. Cuman, eee, bisa kayak trigger-nya, cuma, eee, overthinking gitu-gitu, terus, eee, jadi merembet ke mana-mana itu bisa, cuman itu juga jarang sih.
Mmm, oke. Wah. <clicks tongue> Berarti lebih seringnya karena hal-hal besar gitu ya Kak. Nah terus kalau, eee, lagi ngerasa kehilangan arah kayak gitu, kamu lebih creh cenderung tuh jadi orang yang ngambil jeda sebentar untuk berhenti gitu atau, eee, berhenti total atau justru malah kayak ngegas aja lanjut terus tapi enggak enggak punya tujuan yang jelas gitu jadinya?
Betul betul. Oke, kalau aku pas lagi kehilangan arah tuh memang nggak, bisa sih, eee, nggak ada energi untuk melanjutkan itu satu ya maksudnya, nggak bisa langsung tidak apa-apa gitu, berharap kayak nggak ada apa-apa itu nggak bisa jadi jadi harus dihilangkan dulu perasaan, hilang arahnya itu. Jadi mencari motivasi, mencari bantuan ke teman terus apa ya kayak meng heeh, berhenti dulu jadi mengevaluasi duru gitu apa yang salah gitu, apa yang apa ya yang bisa dirubah biar bisa kayak, eee, kembali bangkit lagi gitu.
Oke. Terus gimana berarti? Oh berarti berhenti dulu ya? Mmm, oke nah tapi terus kamu ada nggak sih kayak kebiasaan-kebiasaan tertentu buat merespon rasa kehilangan arah ini? Kayak misalnya ketika lagi kehilangan arah tuh tiba-tiba jadi orang yang rajin bebersih atau mungkin, eee, tiba-tiba pergi ke mana pengennya gitu? Ada nggak kebiasaan tertentu gitu?
Mhm. <chuckles> Iya. Eee, Kalau aku keb e kebiasaan ketika kehilangan arah tuh mungkin aku kehilangan arah orang yang tipe orang yang, eee, apa ya ngapa-ngapain nggak bisa gitu loh karena memang heeh, memang kerasanya tuh ya sedih terus terbebani, pusing semuanya jadi satu gitu, mhm, murung gitu mungkin ada orang-orang yang, eee, ketika kehilangan a arah itu malah jadi semangat gitu tiba-tiba bersih-bersih, eee, kamar atau mungkin apa pun itu gitu ya tapi aku tuh tipe orang yang seperti itu jadi, eee, gak bisa sih kalau lagi seperti itu ya udah kayak, eee, mencari motivasi dulu terus mencari validasilah gitu atau ya bantuan teman dulu baru bisa sih baru bisa melanjutkan lagi. Kalau itu rasa kehilangan arah itu belum hilang itu, kalau di aku ya udah tetap seperti itu terus, bahkan apa ya sampai mau makan pun malas gitu loh. Iya gak nafsu gitu.
Wow. Berarti jadi murung gitu ya? Iya iya. Ah, oke. Nggak nafsu ya? <chuckles> Eee, iya iya, nah kamu kan salah satu cara untuk, eee, sembuhlah katakanlah ya untuk balik lagi ke tujuan awal itu kan minta bantuan ke teman tadi katanya ya, nah itu pernah nggak kamu itu dapat kayak mungkin satu kalimat atau satu motivasi yang tiba-tiba tuh keluar dari mulut teman kamu yang itu tuh bisa langsung seketika gitu membangkitkan semangatmu lagi gitu, pernah ngalamin nggak?
Mhm, oke. Oke, aku ingat banget temanku tuh bilang kayak, eee, dulu kan, aku pernah gagal dalam, apa namanya dalam percintaan ya terus aku kayak rasanya frustrasi kehilangan arah gitu terus, eee, temanku tuh bilang, "Tenang aja santai orang itu ud punya giliran masing-masing, gitu. Kita hidup di dunia itu, eee, istilahnya cuma menunggu giliran kita, gitu. Jadi kamu tidak usah, eee, apa ya kayak pusing mikirin itu, yang penting kamu tetap berusaha, ikhtiar juga gitu, nanti pasti giliran itu akan datang gitu, entah kapan, nah nah yang bikin cepat datang itu ya kamu berdoa terus kayak berusaha itu tuh biar istilahnya nge-boosting biar kamu cepat sampai." gitu.
Oke. Waduh, kalimatnya bagus banget lagi. Oke oke, itu berarti cukup ngena banget ya di kamu ya Kak ya? Waduh nah heeh.
Mhm, itu ingat banget sih. Betul betul, iya itu wah kalau apa namanya ngomongin tentang cinta itu aku jadi ingat gitu ya. Aku tuh pernah juga kehilangan arah tuh gara-gara cuma ngebandingin apa yang ada di sosmed gitu, jadi wah apa ya kayak, jadi keadaanku tuh kan lagi pengangguran gitu dulu terus jadi gak ada gak ada kerjaan gak ada penghasilan terus lihat-lihat media sosial teman-teman sudah kayak, punya kehidupan istilahnya punya istri punya anak terus usahanya sukses, terus ada juga yang belum punya keluarga tapi sudah sukses, sudah bisa sekolah tinggi sementara aku yang seperti ini terus gitu-gitu itu menjadi beban pikiran terus menjadi kayak, "Aduh aku nih gimana sih gitu-gitu terus." jadi
Oh. Gimana tuh maksudnya? Oke. Waduh, jadi merembet ke mana-mana ya.
ah, lung linglung gitu, betul, jadi merembet kemana-mana gitu.
Oh nah terus setelah dari kejadian yang bisa ke-trigger cuman gara-gara media sosial itu, apakah kamu terus menerapkan sesuatu gitu? Kayak mungkin membatasi konten-konten yang seperti itu? Atau ya enggak ngapa-ngapain akhirnya, ya udah gitu?
Mmm. Oke <clears throat> aku sih kalau pas di media sosial ada seperti itu ya sekarang aku nggak membatasi karena, apa ya Kak aku juga butuh update tentang teman-temanku gitu sekarang kalau semisal teman-temanku punya pencapaian atau terus dia mem apa ya kayak upload di media sosial, itu tuh aku ya sekarang kayak menyemangati memberi pujian gitu, ikut senang gitu aja sih karena, apa ya kalau kita malah, mmm, berpikiran, eee, dia gini-gini sementara kita gini-gini itu ah enggak ada ujungnya gitu, malah mending lebih ke ya udah malah kita memberikan semangat, kita memberi du memberikan dukungan malah itu bisa berarti juga kan sama teman kita gitu.
Oke. Oh. Iya sih, bener bener bener, Kak. Nah, eee, terus, kalau gitu, pas ketika kamu mengalami momen-momen kehilangan arah, entah apapun itu penyebabnya gitu. Kira-kira kamu ada nggak sih kayak, mungkin "senjata" dalam tanda kutip gitu, buat eee, membantu meringankan hari-hari beratmu itu? Misalnya nih, kayak, eee, lagu-lagu favorit tertentu, pas kondisi tersebut, atau melakukan journaling, gitu. Ada enggak sih?
Mhm. Oke. Hmm. Ya, oke. Nah, kalau aku sih, pas ketika lagi kehilangan arah tuh aku ada senjata sih, nge-game itu. <chuckles> Ya, iya, main game itu paling senjata paling ampuh sih, karena apa ya tapi game-nya tuh yang spesifik kayak multiplayer online gitu. Jadi yang bisa mab mabar, main bareng orang gitu. Kalau cuma, eee, main sendirian gitu, game yang tipe single player itu tuh malah, eee, enggak ngaruh sih. Yang ngaruh tuh yang multiplayer, karena ini bisa kita si bitas bisa main game sambil ngobrol, main game sambil apa ya, kayak, eee, bisa kayak curhat juga. Bahkan apa ya, ya istilahnya bisa mengalihkan dari pikiran yang buruk-buruk tentang kehilangan arah tadi gitu, kalau
Oh, <chuckles> main game ya? Game apa tuh, Kak? Kenapa? Oh. Waduh, berarti karena ini ya, ada teman yang buat ngobrol di game itu, gitu.
Mhm, betul. Terus kalau, eee, kebetulan banget kayak game-nya itu seru terus sampai apa ya, kayak, ya seru banget gitu kan biasanya aku kalau main tuh juga lupa waktu. Jadi, ketika udah selesai, udah pagi atau malam banget gitu langsung tidur udah besok lupa gitu.
Wah. Wih, sederhana juga ya cuma dengan game udah bisa udah
Mhm, iya aku enggak enggak melulu apa ya, enggak harus ini itu gitu. Game saja sudah cukup sih.
Ah. Tapi kalau untuk kayak lagu-lagu penenang gitu punya nggak Kak?
Kalau aku lagu ya, aku tuh karo kalau pas kehilangan arah tuh kayak nggak, apa ya, ka lagu itu nggak terlalu ngebantu aku gitu. Aku pernah nyoba juga kayak, eee, apa namanya, mutar lagu yang bisa sem seumpama berharapnya bisa menghilangkan gitu, tapi enggak juga sih.
Oke.
Ternyata di aku tuh nggak nggak terlalu ngefek gitu lagu, gitu. Bahkan malah, eee, ketika, apa ya, kayak memutar lagu nih, eee, pertama kan ngetik nih yang mungkin lagu yang rock gitu, terus aku random kan. Nah, setelah itu, mmm, ya, apa namanya, eee, di platform streaming-nya itu kayak memberikan saran, suggest, apa, lagu itu, malah mutar lagu yang sedih, itu malah tambah sedih Kak, aduh. Iya, jadi kayak, "Nggak sih, kayak kalau lagu itu nggak terlalu kena di aku." gitu. Aku mending nge-game aja sih gitu.
Mmm. Oke. Waduh, iya lagi. <chuckles> Ah. Iya iya. Berarti game itu adalah salah satu penolong yang cukup ma manjur, ya, cukup ampuh ya? Tapi kan, selain dari game itu tadi, kamu juga bercerita nih ke teman, aku jadi penasaran nih, orang pertama yang kamu hubungin atau orang yang jadi andalan kamu, yang bisa diandalkan ketika lagi kehilangan arah itu, ada nggak sih spesifik 1 orang gitu Kak? Siapa kira-kira?
Betul. Manjur bang. Mhm. Ya, aku jadi aku tuh punya temen baik banget ya, eee, dari aku, eee, sekolah dulu waktu SD gitu, walaupun kita sudah nggak tetanggaan lagi. Dulu tuh pernah suatu saat kan, eee, tetanggaanku pas waktu sekolah di kota gitu ya itu tetanggaku, dan itu jadi best friend-ku sampai sekarang gitu loh. Walaupun kita udah nggak, eee, beda kota gitu. Nah, aku selalu, eee, ngomong sama dia, terus selalu sharing sama dia gitu. Jadi, namanya itu Bagong gitu. Itu panggilannya sih. Karena ki kita masing-masing itu punya kayak panggilan, apa ya, panggilan teman dekatlah, istilahnya gitu. Dia tuh manggil manggil aku Jumadi, kalau aku manggil dia Bagong gitu.
Oke. Oh, wow! Oh. Oh, ya ya ya ya. Oke. Itu bukan nama asli kan? Itu nama nama unik-unik ya kayaknya? Oh.
Ya, bukan. Ya nama as eee, nama unik-unik, gitu.
Oke oke. Oh berarti dia adalah salah satu orang yang selalu kamu hubungin ya ketika lagi kehilangan arah ya?
Mhm. <chuckles> Iya, itu, ya, apa ya, teman yang pertama kali bisa gitu. Tapi, kan, eee, apa ya, enggak selalu berhasil itu karena ya dia jug juga punya kehidupan sendiri gitu ya. Kadang, eee, ngebalesanya ngebalesinnya telat gitu ya, atau apapun itu, terus ya udah. Tapi, eee, yang paling bisa tuh sebetulnya game sih menurutku. Dari aku pribadi.
Mmm, iya, sih. Wah. Belum ada yang mengalahkan game, gitu ya, berarti ya tahta tertingginya? Oh gitu. Waduh, seru banget nih. Makasih banyak ya Kak ya, ini at udah mau berbagi ceritanya sama aku gitu, tentang bagaimana menghadapi rasa kehilangan arah itu. Makasih ya!
Heeh. Iya, betu. Oke. Iya. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih juga loh udah mau ngobrol sama aku dan dengerin ceritaku tadi.
Iya. Semoga kita bisa ada kesempatan ngobrol di lain waktu ya. Sampai jumpa.
Oke. Iya. Sampai jumpa.